Ma certo, mica siamo qua per per fare amicizia, nel senso. Poi è ovvio che non non puoi andar d'accordo con tutti, quindi cioè <chuckles> No, vabbè, poi stavo pensando se quan chi lavora nella ristorazione, poi queste cose qua, attraverso il cibo passano, non so come dire.
Mh-mh. Assolutamente. Dimmi. Mh-mh. In che senso?
E nel senso che hai la tensione cioè se uno cucina anche con con malagrazia, non so come dirti, con con fastidio, con con le questioni dietro che che gli danno noia, secondo me cucina male.
Eh. A vogli ma la voglio comunque sì. Mh-mh. Assolutamente, non solo chi cucina, ma anche chi serve in sala. Magari le distrazioni, le cose veri capitava pure che, ehm, qualche mio collega mi lasciasse in 13 a gestire una sala, perché si doveva andare a chiarire la situazione con lo chef e io gli dicevo: "Scusa, ma stiamo lavorando. Abbiamo una una sala piena. Proprio ora ve lo dovete andare a chiarire?" no, vabbè. Oppure capitava pure, ehm, situazioni in cui, che so, c'era la partita di calcio.
Eh. Ma sì, vabbè. Mi credi? Ma come si fa? <chuckles> Cioè <chuckles> sì, veramente. <chuckles> Mh. Okay.